Certo, assolutamente. Però boh, dipende, secondo me è una cosa che va da persona a persona, non niente di più.
Sì, vabbè, io col mio gruppo di amici così su cioè sono abituata così e così facciamo, però, quindi mi trovo bene. Poi, boh, magari ci sono anche persone ognu cioè ognuno si paga il suo e anche ci sta. Secondo me è più è più cioè hai capito, mhmm, più lenta come cosa, cioè, uhm, devi controllare, capi però ci sta fare anche così, eh, figurati.
Certo. Sì. È vero, sì, sì, sì. No, no, assolutamente. Vabbè, ma poi, appunto, i secondo me, anche d ad esempio, i soldi per i viaggi sono i meglio spesi perché s sono sono esperienze bellissime; io non non riuscirei a rinunciare ai viaggi durante l'anno, son sincera.
Sì. Sì. Io a E e Sì. Guarda, io vorrei provare anche a spendere soldi per esperienze tipo paracadutismo, uhm, parapendio, 'ste cose qui perché mi attirano un botto. Solo che nessuno lo vuole fare, cioè capito?
Mh-mh. Eh, s ti credo, ci credo. No, quello neanche io lo farei, è una cosa che mi fa troppa paura, mi fa proprio paura.
Ah, okay, okay. Però a me piacciono perché sono sempre esperienze alla fine, no, cioè tu ti cioè è una bella cosa. E come bilanci poi l'importanza del denaro con cose tipo come, boh, l'amore, la felicità, uhm, l'amicizia?
Eh, r certo. Non ovvio. Allora, ma, mhmm, intendi nel senso, secondo te, se i soldi influenzano questo tipo di cose, tipo l'amore allora, ehm, secondo me, allora, l'unica cosa che influenza, secondo me, è il fatto che magari, ehm, le persone che hanno più soldi, secondo me, tendono già a uscire insieme perché vogliono un determinato, mhmm, tipo di vita, no, e secondo me, persone che han son troppo sbilanciate, tipo una è super povera, una super ricca, andando avanti non non si può mantenere, secondo me, anche solo un'amicizia proprio perché, ehm, magari uno va in vacanza sì, son troppo cioè stili di vita troppo diversi che poi non m non riesci a mantenere, capito, perché quello ricco vuole andarsene, che ne so, in vacanza chissà dove, quello povero non può. Eh!
Sì, ehm, sì. Ah-ah. Sì, è vero. Sì. Stili di vi ehm, di vita proprio diversi. Sì, è vero, è vero. Sì, sì, sì, sì. A Saint Tropez, capi eh sì. Ah-ah. No, anche per me. Non è per il fatto che uno dà importanza, che tu sei ricco, allo ehm, allora, sei migliore o sei povero, sei peggiore. No, assolutamente. Cioè la persona buona, cioè si vede da dentro, no. Però proprio a livello di logistico, per uscire con con amici o fidanza cioè che uno ha stili di vita diversi
Quindi, secondo me, influenzano. Certo. Sì. Ovvio.
mhmm, a lungo andare, cioè, mhmm, magari il rapporto non si rompe, però si raffredda, uno non si non si vede sempre, tutte queste cose qua, secondo me
Certo.